Oh oke menarik nih, eee, ternyata biarpun sama-sama bahasa Jawa, biarpun logatnya berbeda ya kayak tadi kamu bilang ya "kelapa" jadi "klopo" gitu kan ya kalau di Jogja gitu ternyata ada beberapa kata yang mempunyai perbedaan arti juga ya?
Ya. Betul, ya Kak, kayak contoh nih Kak, eee, kalau di tempatku kalau di tempatku itu ada kata yang namanya "jagong." "Jagong" itu artinya "duduk" kalau di tempatku ya, di tempat bahasa ibuku gitu ya "jagong" itu artinya "duduk." Nah sedangkan ketika aku ke Jogja, "jagong" itu artinya kondangan, atau mungkin menghadiri resepsi pernikahan gitu, itu kan beda banget ya Kak, dulu aku sempet bingung tuh ketika misalnya di di apa di diajak ngobrol gitu, aku kan contoh nih aku lagi di kos terus temenku temenku, eee, dateng tuh terus aku mempersilahkan duduk gitu, nah aku bilang bilang bilangnya, "Jagong disik," gitu, otomatis temanku juga bingung tuh, "Kok jagong? Maksudnya jagong kan itu kan kondangan," gitu, "Masa aku lagi di kosmu suruh kondangan?" gitu kan, bingung juga gitu. Nah tetep tetep walaupun sama-sama Jawa, tetap karena, eee, ada beberapa kata-kata yang berbeda artinya akhirnya tetap harus ada penjelasan lebih lanjut gitulah istilahnya, gitu Kak.
Oke. Paham. Waduh, <chuckles> jauh banget <chuckles> iya. Aha. Oke. <laughs> Lucu. Lucu banget. I Nah oke. Ternyata masih tetap butuh penyesuaian ya kamu ya, biarpun sesama tanah Jawa ternyata ada juga beda, terus lucu banget lagi tadi, pengalaman kamu gitu. Oke, eee, berarti, eee, bagaimana nih awalnya gitu kamu menyesuaikan perbedaan, gak di gak dibilang perbedaan bahasa sih juga enggak ya, maksudnya menyesuaikan untuk menggunakan, eee, bahasa yang sesuai gitu bahasa Jawa yang sesuai pada saat sampai di Yogyakarta, apakah kamu langsung praktek langsung gitu dat dengan teman kamu yang memang orang asli sana, atau gimana nih mungkin kamu ada sumber-sumber lainnya gitu yang membantu kamu untuk belajar?
Bener banget iya Kak. Oke.